Ja, ist ja ist ja länger als bei vielen, 3 Jahre tatsächlich. Also, da bist du ja doch, äh, relativ großzügig. Äh, wartest du dann vielleicht auch manchmal 'n bisschen, ob, äh hm, du hast ja gesagt, es kommt drauf an, wenn sich der Geschmack ändert, ähm, ob sich der Geschmack vielleicht auch wieder zurück ändert oder so?
Ja, genau. Ja. Ja. Ja, manches manches, was so ziemlich neutral aussieht, da denke ich mir dann so: „Ach na ja, vielleicht kannst du das ja doch noch mal kombinieren mit dem oder dem. Lass das mal kürzen." Habe ich auch, ähm, mal komplett ausgemistet. Also, ich habe 'n großes Haus mit, äh
Mhm.
ganz vielen Gebäuden. Aber wenn du Sperrmüll anmelden möchtest, dann musst du jedes einzelne Stück, ne, hinschreiben. Also, 1 Stuhl, 1 Tisch, ne, und musst du alles ankreuzen. Und dann, ah, da habe ich mich über 1 Jahr jetzt to
Mhm. Oh.
tal schwergetan. Bin dann aber letztens wirklich mit dem Handy durch die durch die ganzen Räume gegangen und habe dann alles angeklickt und war dann eigentlich total froh, wie das dann alles draußen stand, und das war dann so 'n Ballast, ne? Ja, so: „Weg. Einfach nur weg“, ne?
<giggles> Ah, okay. Und bezahlt man das im Voraus, sodass man sich dann auch gar nicht mehr vielleicht umentscheiden kann oder so?
Ne, du bezahlst gar nichts bei uns. Also
Ach so. Ah, cool. Okay, ja, und
du meldest das nur an und ja, genau. Ja.
Okay, aber nur weil du das ankreuzt, heißt das ja nicht unbedingt, dass du's dann auch wirklich rausstellst. Äh, wie wie machst du das? Wie überwindest du dich da?
Genau. Ja, also, zu also, ich f ich muss zugeben, bei 2 Sachen habe ich dann wirklich mit mir gehadert. Die habe ich dann doch noch dagelassen. Das war so 'n schöner alter Holztisch. Da habe ich dann aber auch gesagt: „Mensch, der den kannst du auch mal zersägen und den kannst du auch mal mit aufs Feuer notfalls draufschmeißen“, ne? Wir wir machen ja öfters mal so ein Lagerfeuer im Garten, und das ist auch kein behandeltes Holz. Und da habe ich gedacht: „Ach komm, zur Not kannst du den noch zerschneiden und dann kommt der mit aufs“
Mhm. <chuckles>
„aufs Feuer.“ Genau. <chuckles>
<giggles> Okay. Ja, das ist ja auch 'ne Methode, denen dann sinnvoll zu verschaffen. Ähm, ja und bei diesen Sachen ich meine, du hast jetzt Vinted angesprochen. Äh, da ist ja also, findest du denn immer 'nen Käufer da auch?
Ja. Ja.